Ayan. Magandang magandang ga <chuckles> oo nga eh, magandang gabi din sa'yo, kamusta naman? Nakapaghapunan ka na ba?
Ay, magandang <chuckles> magandang gabi. <laughs> Nagkasabay pa. <chuckles> Oo, tapos na, nakapag ah, gawaing bahay na rin at, ah, handa na magpahinga sa ngayong gabi. Ikaw ba? Nakakakain ka na rin?
Wow. Ako siguro hindi na ako maghahapunan, dahil siguro, busog pa ako, simula nung lunch dahil nga, nag samgyup ang mga person. <laughs> So, ayun. Kaya nga. At 'tsaka kakatapos ko din maglaba at balak ko ring mag eto maglinis ng kuwarto, ayusin ko din ng posisyon ng ano mga bagay-bagay. So, ayan, um, dahil nga nandito tayong dalawa, gusto ko sanang pag-usapan kung bakit mahalaga ang pagbabakuna sa mga alagang hayop?
Mm. Oh. <laughs> Sarap. <chuckles> Mm. Mm. Hmm. Mm. Hmm. Sige. Siguro simulan natin, may alaga ka bang hayop?
Oo nga, ayun nga. Ayan may, <chuckles> may mga pusa ako dito na kasama ngayon. <chuckles> Ikaw ba? May mga hayop ka or alaga kang kasama?
Ah. <chuckles> Oh. Meron din, meron akong dalawang aso naman dito. Sinabi mo mga mga ilang pusa 'yan?
Ano da tatlong kitten, isang mama cat. <chuckles>
Ah, okey. <chuckles> Cute naman. May lahi ba sila, o, ah, oo, o pusakal? Ano bang tawag 'pagka pusang ano? Oo.
<chuckles> Um, mm. Mix mix breed siya na, ah, Persian big bone and ang, ah, father ata niya is ano, um, Puspin, pusang Pinoy sabi nila.
Oo. Ah. Ayun, Puspin, okey. Hindi pusakal. Iba na pala yung ano ngayon, okey, okey, sige, oo.
<chuckles> Oo. Ikaw ba? Ano-anong breed ng mga alaga mong dogs?
Oo. Parehas din sa'yo 'no. Ah, mixed breed din yung mga dogs namin. So, yung panganay ko, siyempre anak na rin yung turing, <laughs> yung panganay ko, ah, Pomshipu. So, tatlong breed siya na naghalo sa iisang aso. 'Tas tea cup size siya. So, you can imagine kung ano yung itsura niya. Oo. <chuckles>
Mm. <chuckles> Oo. Oh. Uy, ang cute. Ang cute niya. <chuckles>
'Tas ang haba-haba ng buhok, siyempre laging suklay sa gabi, ganyan. Tapos yung yung isa naman kapatid niya, pero iba na yung, lagi kong nakakalimutan, eh, either iba yung nanay o iba yung tatay, parang basta, may iba doon sa magulang noong pangalawa, yung bunso namin. So, ano siya Pom Pomshi naman wala na yung Poodle. So, ayan. <laughs> Oo.
Oo. <chuckles> Hmm. Oh, wow. Ang ga-ganda naman ng lahi ng mga anak mo. Oh. <chuckles>
Ay naku, napaka ku-cute neto, pero napaka ku-kulit din. <chuckles>